Dime, ¿cómo ha cambiado tu gusto musical con los años?
Oh, pues, yo creo que sí he ido pasando por muchas etapas, o sea, bueno, hablándote como de la música, a partir de que yo la elegí, digamos, sí es como, pues, como que ha estado por etapas, ¿no? Antes, pues, tenías esta música que tus papás te ponían, o que, pues, escuchabas porque era lo que sonaba es en ese momento, pero ya cuando empecé a como a a decidir, que podría ser como a los 10, 11 años, más o menos, creo que de los primeros géneros que que escuchaba era como rock pop, que era, pues, sí, como música, como Blink 182 o como Simple Plan, como este tipo de música, como rock californiano, o sea, como de fueron de mis primeras bandas. Y de ahí, pues, conforme fui creciendo, fui cono conectando con otras personas, pues, he ido cambiando hasta que, hoy en día, o sea, mi como que mi catálogo musical es superversatil, ¿no? Puedo pasar de rock a jazz, de, eh, pop, a punk, a reggae, al género que tú quieras. Creo que eso hizo que se que se ampliara. Entonces, sí ha ido variándose poco a poco.
Sí. No te Ajá. Okey. Muy bien. Ajá. Muy ¿Y a los 10 años ya escuchabas esos grupos?
Sí, porque mi hermana, bueno, mi hermana es más grande, entonces, como que ella fue un poco parte de de esta influencia, ¿no?, o sea, como: "Ah, mira, estoy escuchando esto, eh, vamos a ver tal canal". En ese momento, la forma, digamos, como la que conocíamos música era una por radio y otra como a través de M-T-V o un canal que en México se veía, que era el canal 28 ¿no?, como que ponían este tipo de música y eran, pues, nuestra forma de de conectar con esa música, y mi hermana lo veía mucho, entonces, cuando ella lo veía, pues, ya, yo me, me le pegaba para escuchar, pues, esas bandas que a ella le gustaban, y pues, que al final terminaron siendo parte de de mi gusto musical. <chuckles>
Ah, okey. La influencia. Sí. Sí. También, sí, del de esos gustos que se heredan o se transfieren, ¿no?, sí, sí, sí. Sí, sobre todo también la música que escuchan los papás, pues es, este, esa música que a lo mejor, sí que no no no te pertenece, o no es como tu gusto número 1 pero las conoces y y a lo mejor también te gustan, justamente por los recuerdos que te traen, ¿a ti te sucede eso?
Que se quedan, ajá, sí sí sí. Parte de. <chuckles> Ajá, justo, sí, fíjate que sí, yo creo que, mm, o sea, podría ser que un 30 por ciento o 40 por ciento de la música que hoy por hoy escucho, pues, sí viene mucho de de la música que escuchaba cuando era niña, ¿no?, o sea, por ejemplo, del lado de mi papá, pues él siempre fue mucho como de este tipo de de rock de los Beatles, los Bee Gees, de Eagles, etc. Y del lado de mi mamá, era más como, eh, Selena, Juan Gabriel, eh, no sé, como Rocío Dúrcal, ¿no?, como un poco más pop, entonces, como que había esta fusión y también, pues ya, como la la música que llegan a escuchar como las tías o la abuelita y cosas así, pues se te quedan y con eso vas creciendo y pues al final es lo que ubicas de música, ¿no?, como un género que que aprendiste desde pequeño y pues se queda y cuando empiezas a descubrir música música nueva, pues, va un poco como enfocada a eso, ¿no?, entonces yo creo que en mi caso justo como que toqué como el el rock pop, como, pues sí, como un un sonido muy parecido a lo que escuchaba mi papá y también como lo que escuchaba mi mamá, ya después se fue como modificando, por eso te digo, por estas conexiones que que vas generando, pero yo creo que sí, o sea, la la base de lo que, de primer momento me gustó, pues, sí viene mucho de de lo que aprendí escuchando con mis papás.
Okey, sí. Okey. Donde mezcla. Claro. Muy bien, y por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál es tu tu grupo favorito o tu artista favorito?
Ujú. Pues hoy por hoy, creo que me iría por una banda de Ska, que se llama Tokyo Ska Paradise Orchestra que pues, eh, o sea, siento que es, pues, una banda como muy completa, los sonidos me gustan, obviamente no entiendo japonés, pero <chuckles> pero me gusta mucho como el el ritmo, el sonido, siento que, pues, sí, como justo que es una banda, o sea, las bandas que yo empezaba a escuchar de de pequeña, pues, eran bandas muy locales, o sea, como, eh, pues sí, gente que estaba empezando en la música, y cuando los escuché a a ellos, pues ya eran como una escuela inmensa, ¿no?, de de músicos, entonces, cuando escucho todos sus arreglos y toda la música que hacen, es como, oh, wao, ¿no?, y verlos en vivo, pues para mí ha sido como muy bonito, ¿no?, siento que que conecto mucho con su música, pero, pues sí me para llegar a ellos, pues, te digo, me tardé muchos años porque no no me gustaba a mí el Ska, o sea, no era fan del Ska, hasta como a los 18 años, yo creo, fue que que empecé a escuchar ska, como tal, entonces, sí, no fue no fue de mis primeras bandas, pero va que, una vez que las conocí, sí se quedaron para mí, en la en la eternidad musical. <chuckles>
Okey. Okey. Okey. Sí. Okey. Ajá. Sí, ya fue una que adoptaste y de ahí ahí no te de ahí no te vas. Y por ejemplo, ¿esa sería la banda a la que tú en la que tú dirías de: "Va a haber un concierto de ellos, no puedo faltar", o sea, o hay algún otro grupo que que digas eso? Porque por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho U-2.
Sí, no. Ujú. ¿Mm? Ujú.
Y y obvio, muchos grupos más, ¿no?, que también me gustan mucho, pero
Entran en tu top.
Sí, exacto, pero, eh, solamente voy a los conciertos de ellos, mm ni mm, no he ido a ninguno de otros.
¿Ah sí? Ah, ¿en serio? No, yo yo sí soy mucho de ir a conciertos, sí me gustan mucho los conciertos, pero, por ejemplo, con ellos en particular, sí vienen pocas veces a a México. De hecho, la primer vez que vinieron a México fue en el 2011 y yo me acuerdo que así fue la locura de de todo mundo quería ir a verlos, y a raíz de que vinieron, pues sí trato de de ir a verlos cada vez que vienen. Pero creo que así como actualmente que es como más local, y que quizás siento que es más fácil que lo que lo pueda ver, es con Sabino, ¿no? Sabino también, o sea, es otro género distinto al rock pop y al ska. Pero siento que justo cuando, eh, saca como una un evento o algo, como que sí es como de, ah, sí quiero ir a verlo, ¿no? Me gusta mucho escucharlo tanto en digital, Spotify y esto, como en verlo en vivo, porque siento que, como que mantiene esa coherencia de de la música, y como que la conexión que se que hace que la gente genere con él, como que funciona, como que, no sé, se siente distinto, y me gusta ese sentimiento. Entonces con él, creo que ha sido de los, digamos, contemporáneos que sí que conocí, que empecé a escuchar, y que me guste ir a verlos en vivo, ha sido con él.
Sí. Okey. Sí. Sí. Sí. Muy bien. Y, por ejemplo, eh, ¿un gusto culposo? <chuckles>
Yo creo que cualquier reguetón, ¿no?, <chuckles> por ejemplo, creo que el el más boom, <chuckles> y porque justo es como superpopular con Bad Bunny, ¿no?, o sea, yo me acuerdo que de las primeras canciones que escuchaba de Bad Bunny, yo decía: "¿Esto qué no?", como 2018, 2019, pues, sí era como un como más trap, ¿no?, yo decía: "¿Esto que es?", ¿no?, porque nunca lo había escuchado, no no tenía como el género en mi cabeza, pero aunque decía: "¿Esto qué es?", muchas canciones, era como que las iba metiendo a mis playlist, ¿no?, y se fue quedando ya, pues conforme fue el el progresando y se hizo más popular y todo, pues ya empecé a intre integrar más canciones y hoy por hoy ya es como que: "Tengo mi boleto para ir a ver a Bad Bunny", ¿no? Entonces, sí es como, pues, un gusto culposo. El, todo mundo dice: "Ah, es que Bad Bunny, ¿qué?", ah, bueno, pues a mí me gusta. No, no soy fan, así que digo: "Uy me sé todas sus canciones y soy la más experta", pero sí me gustan un par de canciones que digo: "Ah, pues disfruto y pues, ya", lo que la gente le moleste, pues, es de ellos, a mí sí me gusta. <chuckles>
Okey. <chuckles> Okey. Sí. Okey. Sí. <chuckles> Sí, claro. Sí, de hecho, este Eh, eh, sí, también estoy en esa misma, ¿no?, eh, no no me gusta. Sin embargo, hay unas hay algunas canciones que tiene que musicalmente, son muy buenas. Sí, sí.
Ujú. Que se escuchan bien. Sí, sí, eso también creo que a veces sucede que la gente como que dice: "Bueno, es que tiene letras feas", ¿no?, pero, bueno, pero hay cosas que siento que, pues, sin querer te hacen bailar, ¿no?, y si una música te hace bailar, pues, ya escúchala sin sin importar qué dice la letra, tú solo gózala, ya no le pongas prejuicios, ni ni otros otros otras notas a la a la canción, solos ya diviértete con ello y tan tan.
Sí, cualquier cosa que haga, que una canción haga que te mueva o que te haga sentir algo, yo creo que vale la pena, ¿no?, sobre todo, justo, yo creo que es musicalmente hablando. La letra puede puede incluso ser, eh, pues, i incluso, nefasta.
Ajá. Vale la pena. Sí. <chuckles> Claro, sí, sí, sí.
Eh, como no sé, digo, el mismo artista tiene letras que me parecen de esa forma, pero por ejemplo. Sí, muy muy sí, complicadas y y bueno, e e ex exactamente eso es lo que iba a decir. Y, este, pero por ejemplo, están también, eh, el el otro género, ¿no?, los corridos tumbados.
Sí, muy, muy complicadas. Muy explícitas. <chuckles> Claro.
Que la mu que musicalmente también son muy buenos, ¿no?, porque no es cualquier cosa tocar ese tipo de música. Entonces, ahí el tema, pues, igual, es la letra, ¿no?
Es la letra, ¿no?, como el sentido de, que le dan a veces las personas, ¿no?, de: "Ah, por qué escucho este tipo de música, puedo hacer y deshacer también", y es como, eh, ya entran, hay otros conflictos, no tanto musicales, pero justo que se le añaden como ciertas características a un género musical, cuando, pues, realmente es música, ¿no?, y como tú dices, pues, si hace si la música te hace hacer algo, mover el cuerpo, lo que sea, pues, eso creo que ya es lo que vale la pena.
Sí, claro. Y, por ejemplo, de tu gusto musical, ¿es, em, simi similar o es igual al de tu familia?
Ujú. No, fíjate que no, como que mis papás, pues, siento que ellos sí se quedan como en su música, ajá, y ya no, mm, o sea, cuando llegan a escuchar en Spotify y eso, como que sí se quedan solamente en la música que ellos aprendieron, ¿no?, pero creo que justo como en la generación en la que yo crecí que era como que bien cambiante, pues, sí, sí tuvimos como esta oportunidad de conocer distintos tipos de música. Pues bueno, en el caso de mi hermana, que ella fue la que me indujo un poco a este estilo, pues ella dejó de escucharlo, pues, hace mucho tiempo, y como que se fue más a como al rock como más como más Grunge o más distinto, un rock diferente, ¿no?, le gusta también mucho la música instrumental, o sea, como, que esa es su música relajante, entonces, le gustan pianistas, jazzistas, blues, como cosas, así como más tranquilas. Y en el caso de mi hermano, que él es un poco más joven que yo, él sí está como full en la música electrónica, o sea, él todo lo que sea electrónica, en particular como el hardstyle, es como bases más más pesadas o más duras, como que él es él está en eso, ¿no?, sí escucha, o sea, él creo que, él es más abierto, por justo como que la música que yo tengo, pues, le llega a gustar algo de ska, algo de rock, pero a él si le pones electrónica, él va a ser feliz eternamente. Ajá, entonces yo siento que yo soy como la más la que tiene la música de todos prácticamente como que yo he adap adaptado más su música ¿no?, salsas, cumbias, este, reguetón, banda, pop, reggae, ska, jazz, ¿no?, todo lo sí, como que todo lo toda la mescolanza, todas las todos los géneros, las los me los quedé yo. <chuckles>
Con lo suyo. Sí. Okey. Sí. Sí. Okey. Okey. Es feliz con esa música. Sí, ¿y organizas tu música por categoría o la tienes toda revuelta?, de en en los playlist que puedas armar.
Pues. Tengo de las 2. Tengo como playlist justo como por género, o sea, tengo de de rock, de banda, de ska, de música así como más relajada, más chill. Y tengo una playlist que es como mi playlist de música nueva, en donde ahí sí tengo como todos los géneros variados, y ya una vez que me hartan, la idea es irlas jalando a cada una de las de las playlist, cosa que no he hecho en los últimos años. <chuckles> Pero, ese es como que, pues sí, está como una mezcolanza de todo. Pero también tengo estas secciones, ¿no?, que porque a veces luego sientes como que dices: "Ay no quiero quiero escuchar solamente salsa, o solo quiero escuchar, este, ska", ¿no?, entonces, o sea, sí me me es más fácil que buscar como la entre mis canciones, solo las las canciones que sean de gene, entonces nada, sí es más fácil ya categorizarlas y y no te estás quebrando ahí la cabeza para para seleccionar la música.
Okey. Okey. Sí, claro. Sí, porque si no vas, eh, si reproduces la playlist que tienes con todo el tipo de música ahí, tienes que estar o o saltando las canciones o de plano, este, pues sí, ¿no?, hasta que le des con la que te guste. Entonces, sí, la lo mejor es sí, lo mejor es tenerlas, este, categorizadas.
Sí. <chuckles> Con la que te da, sí, le estás salte, y salte, y salte. <chuckles>
Y, bueno, ¿qué qué, este, mm
Sí, creo que soy
¿que, mm, podrías tú recomendarle a la gente que se cierra con un solo género musical?
Ajá. Ay, pues, mira, yo c creo o sea, siento que lo más fácil, es decir como: "Ábrete a a la música y disfrútala", ¿no?, pero siento que, justo, cuando ya eres una persona como muy cerrada, pues, es muy complicado que un simple consejo te digan te abra como la la mente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que podría hacer es como, bueno, si eres así como muy cerrado, pues, trata de que la música que hoy por hoy escuchas, pues, la bu busques como, a lo mejor, en un en un remix, ¿no?, así como, no, bueno, no en un remix, como en en una versión distinta, a lo mejor si te gusta, eh, no sé, eh, el pop, pues busca ver si alguien hizo esta canción de pop, la hizo en reggaetón, ¿no? Y es empieza a escucharla y a lo mejor como ya te gusta la letra de esta canción o el ritmo de esta canción, pues, a lo mejor, si le añades un nuevo ritmo, pues, te pueda como gustar, ¿no? O sea, como ir probando con pequeñas cosas que tú ya ubiques, irlas pasando poco a poco a otros géneros y ver si te si te puedes ir como ampliando. Creo que otra de las cosas que también creo que funcionan mucho, que, obviamente, ahí sí le tienes que invertir, pero a mi parecer funciona, es ir a festivales, ¿no?, porque a veces en los festivales puedes conocer como otros géneros, otros artistas que no son los que tú, eh, a ti te gustan, y siento que el ver un una banda en vivo sí te puede cambiar la perspectiva de lo que se siente, ¿no?, o sea, por ejemplo, no es lo mismo que un día tú llegues y te pongas a escuchar reguetón en tu casa, a que si te vas a una fiesta, ¿no?, en una fiesta como que el ambiente de las personas te dice: "Ah, pues, como que a la gente le animó esa canción, a mí también me está animando", ¿no? Entonces, como que darte esta oportunidad de ir a otros espacios, o sea, festivales, fiestas y permitirte escuchar eso, creo que, pues, puede ayudarte un poco a que no no te cierres tanto a a un solo género, ¿no?, y ya. Creo que esos eso podrá funcionar.
Sí. Claro. Sí. Okey. Claro. Claro. Claro. Sí, la música la música en vivo te hace, este, suena totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿a ti te te llegó a pasar que algún grupo que no lo hubieras escuchado lo escucharas en vivo y dijeras: "Oh, esta música es buena también", y que a partir de ahí la escucharas?
Como expandirte. Sí, claro. Sí, fíjate que me pasó recién en un festival en El Pulso, que conocí a a Little Jesus, ya los había escuchado antes, pero como que cuando los vi en vi bueno, más bien ya sabía que existían, pero nunca los había escuchado en vivo. Y cuando fui a este concierto, dije: "Órale, suenan bien". Y ya, cuando regresé de del del festival, los añadí como a a mis bandas a seguir. Y he estado escuchando de ellos y me parecen una muy buena banda, pero creo que si no los hubiera i oído en vivo, pues, no hubiera tenido esta respuesta hacia ellos.
Okey. Guau. Sí. No tendrías la misma idea que ya tienes ahora gracias al al festival. Pues, qué bueno que que compartes esto conmigo. Te agradezco mucho y bueno, pues, que tengas un muy buen día.
Sí. Sí, sí, sí. Muchas gra al contrario. Al contrario a ti, muchísimas gracias. Cuídate.
Hasta luego. Igual.